Doğru, doğru. Eee, yani hem video hem de video oyunu. Oyun oynuyorduk 5 kişilik, 5 kişilik takımlarla oluşan oyunlar vardı. İşte, eee, mobile oyunlar, mobil oyunlar. Bu mobil oyuna, kız arkadaşımı alıştırdım mobil oyunlara beraber oynuyorduk. Şey yapıyorduk işte, o bazen stres altında oluyorduk oyun oynarken, işte kazanma stresinde. Şey yapıp birbirimize böyle sesimizi yükseltiyorduk. "Şunu yapmayacaksın, bunu yapacaksın, neden yapmadın?" falan böyle hani, eee, so yani hem ben onu kendi oyunuma alıştırmıştım. Yani kendi oyunum da değil ben de o dönem indirmiştim. Oyun oynamayı seven bir insan da değilim telefonda. Yani ben daha çok hani sosyal medyada takılayım orada kay video kaydırayım. <chuckles> Kız arkadaşım da çiftlik oyunu oynuyordu işte bir şeyler topluyordu falan. Kendimi birden çiftçi olarak buldum. <chuckles> İneklerim var, kuzularım var, tavuklarım var, her gün süt sağıyorum, m meyve sebze topluyorum telefonda. Çok, yani enteresan bir bağımlılıktı, <chuckles> enteresan bir bağımlılık benim için. Ama ya Hı hı.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. A! Hı hı. A! Hı hı. Mantıklı. Hı hı. Hı hı. <chuckles> İlginç. Hı hı. Hı hı. Peki sonrasında hani, sence bir neden böyle bir, eee, eğilime giriyor insanlar? Yani aslında yapacak bir şey yok, evet ama o vak vakit bir şekilde, daha kaliteli bir şekilde de geçirilebilir. İşte k daha çok kitap okuyan insanlar oldu, daha çok belki ev içerisinde egzersiz yapan insanlar oldu. Neden sence böyle bir sürece girdin o süreçte?
Evet. Onları da yaptık. Onları da yaptık ama, ııı, yani sonuç itibariyle insanım. İnsanız, kız arkadaşım da aynı şekilde. <chuckles> İnsan olduğumu insan olduğumuz için o sosyallik ihtiyacını karşılama yani karşılamak istiyoruz ve bunun için de en kısa yol telefon.
Ha. Tabii ki, tabii ki. Hı hı, hı hı. A, evet.